Oke, Kak. Halo halo.
Hai, gimana kabarnya?
Kabarku baik ini, Kak, cuacanya agak mendung ini, Kak, gimana kabar Kakak?
Wah, mhm. Aku juga sih tapi bedanya di tempat ku cuacanya cerah banget, parah, mataharinya satu orang satu. <chuckles>
Mhm. Oke. <laughs> Bisa meleleh itu. <chuckles>
Betul. Oh, iya, mmm, BTW, aku abis kepikiran sesuatu nih.
<chuckles> Iya. Mhm.
Mhm. Aku kepikiran soal hewan peliharaan, karena aku kangen sama kucing aku di rumah. Terus aku kepikiran kira-kira, ya, menurut kamu nih, apa sih tantangan terbesar yang biasanya dialami orang saat merawat hewan peliharaannya?
Oke, oke. Mhm mhm mhm.

Mhm, kalau aku ya, karena aku punya kucing, aku punya hamster. Sebenernya, lebih ke perawatan tubuh mereka, kalau hamster mungkin orang mikirnya, "Kan kecil, kan dia gak bisa kemana-mana, apa yang sulit?" Gitu, sulit sebenernya untuk merawat hamster adalah karena hamster itu gampang sekali stres. Jadi aku harus bikin lingkungan yang tenang, bikin, eee, barang-barangku banyak yang akhirnya aku kasih ke orang atau aku jual, mmm, barang bekas untuk supaya kalau misalnya hamster ini aku keluarin dari kandangnya sekali, 2 kali, dalam sehari, dia bisa explore kamar aku, misalnya. Kalau untuk kucing sebenernya lebih ke mahal. <chuckles> Karena, tanpa orang ketahui gitu ya, mungkin kalau buat kucing-kucing di pasar yang gede-gede. kucing-kucing preman gitu kan, mereka bisa makan apa aja dari penjual-penjual disana. Tapi kalau untuk kucing-kucing rumahan, kucing-kucing, mungkin yang pengen kucing ras
Mhm. Oke. Heeh. Oke. Iya, kecil. Mhm. Mhm. Oke. <chuckles> Mhm. Oke. Hmm, hmm. Oke. Mhm. Oke. <chuckles> Mhm. Mhm mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm.
itu secara perawatan jauh lebih mahal, karena mereka lebih rentan sakit.
Oh, iya, mhm.
Dan biasanya, kalau kita orang kan, u e manusia, kita sudah ada BPJS. Nah, itu lebih murah, gitu kan.
Mhm. Iya, benar. Mhm, <chuckles> gratis pula. <chuckles>
Kalau betul sekali, kalau kucing kan, pek ke puskeswan tidak semua kabupaten ada puskeswan pun, gitu kan. Kalau harus ke petshop yang mahal, itu mahal juga jadinya, jatuhnya, begitu. Udah gitu kan, mereka kalau kayak anjing, aku dulu juga pada saat, eee, di kota kelahiranku, di Sulawesi juga aku sempet pelihara anjing, 2, 3 ekor dan dia tipenya Labrador, tipe anjing yang kalau mau kemana aja tuh terserah, dan pinter kan. Dia bisa nyari makan ke tetanggaku dan dia anaknya juga pinter bukan yang tukang gigit. Jadi, jarang tinggal di rumah, gitu. Makannya pun juga dari luar gitu, dan pinter diajarin. Cuman, kalau kucing kan kucing kan hewan egois ya, kita setuju semua. <chuckles> Udah udah gitu
Oh. Mmm, iya iya iya. Mhm. Oke. Mmm. Mhm. Mhm. Mhm, oke. Mhm, wah. <chuckles> Mhm. <chuckles> Waduh. <chuckles> Hmm, hmm. Oke. Iya, mhm, bener. <chuckles> Dia majikan kita babunya Kak. <laughs>
Betul! Betul sekali, itu kan, eee, becandaan yang tersebar sekarang, gitu.
Heeh, iya. <chuckles>
Dan, e itu tidak bisa dipungkiri bener adanya, kucing itu cukup egois. Jadi, mmm, kalau misalnya ada barang yang dia gak suka, dia jatohin, udah gitu kalau misalnya dia kedinginan sedikit dia rewel, kepanasan sedikit dia rewel, stres sedikit dia bulunya rontok.
Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm, i Rontok, mhm.